Pas lagi jalan bareng mereka, nah di mobil itu aku setelin lagu ini berulangkali gitu Kak. Terus aku sambil nyanyi, aku nyanyiin gitu.
Oh, jadi Oh, gitu. Terus nyanyi bareng-barengkah bertiga?
Iya! Jadi sama kakak adik aku juga, gitu akhirnya.
Oh. Nah, itu akhirnya, eee, mungkin, eee, orang tua Kakak jadi sadar ya, "Oh, ternyata ini lagu favorit Kakak," gitu jadinya. Ja gi oh, oke oke oke oke.
Iya! Kayaknya iya deh. <chuckles> Soalnya mereka jadi ikut dengerin juga gitu. Jadi di lain waktu gitu kan, terus mereka juga dengerin ternyata.
Heeh, hah. Oh, gitu. Oke oke oke, terus selain itu, eee, ada lagi gak Kak? Misalkan, eee, lagu yang eee, kalau Kakak inget misalkan ama, eee, cinta pertama Kakak, atau misalkan, eee, crush Kakak? Atau mungkin bahkan ada lagu yang kalau Kakak dengerin, "Ih jadi kesel," misalkan karena ada kejadian yang tidak menyenangkan gitu? Ada enggak?
Mmm. <chuckles> Iya. Aku tuh pernah, Kak eee, di satu projek ya, bareng sama iya, temen akulah mungkin bisa dibilang yang aku ada rasa sama dia gitu kan.
Oke.
Nah, kebetulan itu pas lagi projek, itu dia nyetelin lagunya

Kak, Kakak punya gak sih lagu yang, setiap Kakak dengerin lagu itu tuh, wah selalu ngingetin sama seseorang nih. Jadi kayak inget kenangan-kenangan tentang dia atau bahkan, ah langsung flashback, kayak gitu.
Oh ada nih Kak, ada beberapa lagu. Kebetulan ak itu aku tuh tipe orang yang suka mengaitkan momen, orang, dan lagu, gitu Kak. Jadi setiap orang itu punya lagunya masing-masing dalam hidup aku. <chuckles>
Mhm. Oh. Oh gitu, oh jadi emang ada ke s eee, pokoknya lagu ini pasti ingetnya sama dia gitu, terus momennya juga Kakak inget persis gitu. Waduh, oke oke oke, itu gimana bisa diceritain gak Kak? Misalkan lagu yang, mmm, lagu ba misalkan lagu-lagu yang slow, oh ingetnya sama dia kayak gitu terus langsung keinget, kenangan-kenangan sama dia, terus lagu ini jadi kenangan, eee, Kak sama si C kayak gitu.
Betul. Iya gitu Kak. Betul banget. Heeh. Eee, mungkin ya Kak dari yang paling basic dulu ya, <chuckles> yaitu dari keluarga gitu. Ada lagunya Melly Goeslaw yang
Heeh. Oke oke oke. Oh!
eee, apa judulnya? Bunda ya Kak? Aku lupa judulnya yang, "Kubuka album biru," gitu kan Kak. Nah
Oh, yang, "Oh bunda," yang gitu? Mhm mhm mhm.
kalo lagu itu aku pasti inget sama ibu aku, karena udah jelas-jelas ya judulnya Bunda dan aku tuh ngerasa kayak
Mmm. Iya betul.